Ini ya Kak, Indonesia itu kan, eee, negara yang penuh budaya gitu ya. Orang-orangnya penuh tradisi entah itu kayak tradisi per daerah, budaya per daerah, atau mungkin yang mungkin ya kayak per keluarga itu juga kadang ada, per suku ya kan yang benar-benar beragam banget lah ya budayanya, tradisinya yang turun-temurun itu sering banget dilakuin entah itu per tahun atau mungkin di suatu momen tertentu gitu di bulan tertentu gitu ya. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih, ada nggak sih, eee, tradisi dari keluarga Kakak ya yang mungkin udah diwarisin nih dari turun-temurun dari dulu banget dari nenek moyang mungkin ya. Ada nggak Kak yang bisa di eee, ...lakuin gitu?
Mhm. Mhm, betul. Mhm. Mhm mhm. Ya, Kak, jadi kebetulan di keluarga aku itu, eee, merayakan, eee, Tahun Baru Imlek ya. Jadi, itu salah satu tradisi keluarga yang diwariskan turun-temurun gitu ya mungkin dari neneknya nenekku, neneknya lagi gitu jadi aku pun sendiri itu enggak tahu mulainya dari kapan gitu karena memang udah menjadi, eee, tradisi yang, eee, apa boleh dibilang kental gitu ya, eee, di diwariskan secara turun menurun gitu ya mungkin dari nenek moyang itu zaman zaman dahulu gitu ya. Nah jadi memang
Mhm. Mmm. Mmm, mhm. <chuckles> Oke. Mmm. Mmm. <chuckles> Zaman kerajaan dulu ya malah ya. <chuckles> Mungkin ya, mhm.
mhm, mungkin sih ya karena ini kan, eee, juga, eee, mungkin ada beberapa adaptasi ya, eee, tradisi ini masuk ke Indonesia mungkin ya pada awalnya. Karena dulu itu kan mungkin sebelum, eee, pergantian, eee, presiden ya aku lupa presiden ke berapa, itu, eee, Imlek dijadikan hari, eee, nasional gitu ya hari libur nasional di Indonesia.
Hmm, mhm. Mmm. Oh, gitu ya? Sebelumnya berarti belum ada ya, Kak, ya kalau gitu? Mhm.
Iya, dulu itu, eee, Hari Raya Imlek itu, eee, bukan hari libur nasional Kak dulu ya aku lupa tahun berapa tapi setelah berganti presiden kemudian presiden itu menetapkan Imlek itu sebagai hari libur nasional makanya sampai sekarang, eee, kalau Imlek itu, eee, tanggal merah gitu ya hari libur.
Mhm. Mmm, 1 hari ya berarti ya?
Mhm, betul Kak 1 hari.